Eh, esse, eu uma coisa me surpreendeu muito principalmente quando a gente chegou, por exemplo, na República Tcheca, que a ge eu tinha assim, qu eu a gente não não é não é rico, então eu procuro fazer, eh, um um procuro pegar hotéis que sejam confortáveis, mas que não sejam, né
Uhum. <laughs> Sim, luxar com segurança. <laughs>
É até porque o o hotel quando a gente viaja, assim, é só para dormir, né, então pra que que eu vou gastar um dinheirão num lugar que eu vou ficar só dormindo, né. Basta ter uma cama confortável, chuveiro quente pra que eu
É verdade, é verdade. Até porque você só vai pra dormir o o intere um inte um o foco, né, a intenção é bater perna.
Aham. Exatamente. É o o o o <clicks tongue> o o Apple Watch já marca ali mais de 20.000 passos por dia quando a gente vai quando a gente viaja. Mas aí, chegamos na República Tcheca ,conversando ali com o
<laughs> Nossa. <laughs>
com o taxista, né, e ele me deu várias dicas, ele era muito simpático. E até às vezes quando ele falava a palavra em em tcheco, e eu não entendia, ele botava no Google, aí mostrava a foto, porque eu pedi
Ai que bom. Uhum. Hum. Nossa, que legal, bacana, né, ele é como é que se fala? Simpático, e falava o inglês, se comunicavam inglês?
Muito simpático muito simpático. É, comunicava em inglês, exatamente, e o meu inglês nem é lá essas coisas mas, eu eu costumo dizer, até brinca com a minha esposa, que eu falo com ela que eu falo qualquer idioma, só eu tá viajando, que eu eu eu ligo eu incorporo ali um um poliglota que eu falo vários idiomas, <chuckles> mas na verdade não falo nenhum, mas eu me viro, eu tudo que eu quero fazer eu faço.
<laughs> O embromation. <laughs> <laughs> É muito importante te entenderem. Ai que legal, que legal. Uhum, não, o importante é te entenderem.
E aí <clears throat> Exatamente. E aí ele me deu várias dicas e e eu achei muito legal, o que que acontece? Eu o hotel, eu achei um preço ótimo, assim, superjusto, preço muito tranquilo, e eu fechei esse hotel na República Tcheca, eu até achei engraçado, porque ele era muito bonito nas fotos. Só que essas fotos de de <clicks tongue> de Booking e tal, sabe que todo mundo dá uma valorizada, né. Então, eu eu já não me impressiono.
Uhum. Bote-o. É, é verdade eu não quero falar nada não, <laughs> eu ia te falar isso, porque, assim, eles botam o Photoshop pra dar vida, né?
É, eu já não eu já não me impressiono. Exatamente, eu já não me impressiono, mas quando a gente estava indo para o hotel, o o taxista falou assim: "Você vai ficar nesse hotel?". Eu falei: "Sim". Aí ele: "Nossa!". Aí eu falei: "O que que foi?". Ele: "Esse é o melhor hotel da cidade". Aí eu: "Oi?". Aí ele: "Aham, todos os jogadores ficam aqui quando vêm para cá jogar o Champions League e tal". Aí eu: "Tu tá falando sério?" Aí ele: "Sim, esse é o melhor hotel da cidade". E cara, o hotel tinha restaurante com estrela Michelin, ele tinha um um piano de cauda na entrada, que o tinha um cara tocando todos os dias.
Nossa. <laughs> Rapaz. Nossa, não acredito. E desculpa perguntar assim, quanto mais ou menos você lembra na época que estava dando a diária nesse hotel?
Cara, eu não tenho certeza, mas eu lembro que mais ou menos por
Mas era menos de cem euros?
Eu paguei pra 2 pessoas 240, 260, se eu não me engano, por 3 dias, por 3 dias, por 3 dias com com ca para para 2 pessoas com café da manhã.
Mas a estadia inteiro? Nossa, tá ótimo! Tá ótimo!